Mmm, kalau misalkan, eee, menurut Kakak mendingan a atau misalkan kalau nggak enakan ngomong langsung, atau via chat nih, eee, tapi kalau misal i e i itu pertanyaan a aku yang satu. Terus kalau misalkan satu lagi tuh, kalau misalkan, eee, temannya tuh, eee, hanya kayak sebatas teman kenal aja gitu terus, eee, belum pernah ketemu, eee, cuma tahu via chat aja itu, eee, gimana tuh ngungkapin kecewanya? Apa enggak papa gitu via chat atau kayak gimana tuh Kak, menurut Kakak tuh?
Mhm. Iya. Iya, heeh. <chuckles> Ah. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Oh iya, mungkin kalau kayak gitu, eee, ini ya, kita biasanya diajak sedikit bercanda dulu awalnya mungkin, eee, dikirimin kayak stiker, atau, eee, Threads yang lucu-lucu gitu ya, atau mungkin kalau misalnya mau langsung ngobrol, kitang, eee, jangan memakai kata-kata yang, apa ya, yang menyudutkan nih, Kak, yang menyudutkan seperti kayak tuduhan.
Hmm. Oh.